Ako kasi loner ako, eh. Kaya alam mo ako, kahit walang pamilya o kaibigan, sumasaya ako mag-isa, gano'n ako ka-weirdo. Parang hindi siya gaano importante sa'kin. Sa'yo ba, sa'yo ba?
Mm. That's good. Actually, katulad ng nabanggit mo, minsan kasi may may mga moment din na gusto kong mag-isa ako. Feeling ko kasi mas nare-retrieve ko 'yong energy ko kapag gano'n, kaysa makipag-socialize. Pero kasi may times talaga na hindi rin. Minsan kailangan ko rin ng makakausap, para, alam mo 'yon, nalalabas ko 'yong mga iniisip ko, nararamdaman ko. Kasi malaking tulong din talaga 'yon kapag may mga ma siyempre 'yong pipiliin mo 'yong kausap mo, ha, katulad ng nabanggit ko. <chuckles> Hindi 'yong puro stress din 'yong sasabihin sa'yo. <chuckles>
<chuckles> Na emo-emo, gano'n. <laughs> Oo, 'di ba? Tama. Oo, meron lang. Yes. Ay oo naman. <chuckles> Gets na gets ko 'yan. <laughs> Oo. Uy, pero salamat pala sa usapan natin. Uy nag-enjoy talaga ako, ha, sa susunod tawag ka ulit. Mm, paalam.
Ako din. Maraming, maraming salamat sa'yo, ha. Paalam!